Ah bon? Hein.
Ouais, ouais, ouais et du coup, heu, là-bas aussi pareil. En fait c'est c'est génial, heu, il fait toujours beau, heu, les les rues sont sont très grandes, bon, il y a pas beaucoup de trottoirs par contre. C'est un peu galère pour marcher des fois mais mais, hem, parce que là-bas, heu, enfin, heu, tu vois? J'imagine tu connais? Tu connais tu connais aussi bien mais ils ils ont ils marchent pas, ils ont des voitures c'est ça.
Ah oui, oui. N ouais. Ouais. Bah, c'est comme à Los Angeles, oui, oui. C'est comme à Los Ange pas beaucoup de trottoirs, parce que les gens sont toujours dans leur voiture, oui.
Exactement, et ils font même, heu, même pour aller à au bout de la rue, c'est ils prennent la voiture, donc, heu, donc voilà, et c'est très
Les longues distances, ça marche. Oui, parce qu'au bout de la rue c'est loin, c'est à quelques kilomètres. <laughs>
C'est vrai que c'est loin, ouais, ouais, ouais, mais, hem, mais ouais, ouais, ils ils utilisent très souvent la voiture, je trouve, heu, aux États-Unis, heu, et du coup ,bref, donc voilà, et heu, et
Sauf à New York. À New York on utilise pas beaucoup enfin ouais mmh mh. Ah, heu, ouais, ouais.
Ouais bah oui, New York New York par contre, ça marche, ouais. Ça marche, ça prend les trains, ça ouais, ça c'est vrai que New York, c'est part c'est particulier, c'est pas comme le ré je trouve des États-Unis. C'est encore autre chose.
Et ouais. C'est plus cosmopolitain NewYork. Mmh. Ouais, ouais.
Ouais, exactement. Heu, alors que ouais, heu, Miami, heu, les gens, heu, les gens sont en voiture ou ou, heu, ou en vélo ou mais mais pas à pied. C'est c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas très commun quoi, à part pour se balader, mais mais pour, heu, pour marcher
Ah bon? À Miami. Ah bon, à Miami, j'aurais cru que il y av Ah oui.
Ouais, ouais, non, bah en fait, tout dépend d'où on est, mais dans les en tout cas dans les quartiers résidentiels et tout, heu, on c'est rare de voir des gens marcher, heu, comme ça, heu, en général les gens sont en voiture ou ouais.
Ah bon? Ah!